Halo, selamat pagi.
Halo, iya Kak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak?
Alhamdulillah baik, sehat, dan semangat nih.
Oke, sip, iya, pagi-pagi soalnya Kak, harus tetap semangat. <laughs> Oke, ini di sini lagi liburan apa, yang sekolah, jadi pada, apa namanya, sepi jalan-jalan gitu ya. Mhm, mhm, lagi sepi, iya, gak ada macet, yang bikin macet tuh orang kerja sama anak sekolah. <laughs> Iya, nah, eee mhm, betul betul, bisa jadi begitu, tapi saya di rumah aja deh. <laughs> Iya. Nah kalau ngomongin tentang dunia pendidikan nih Kak, eee, pasti banyak perubahan kan sesuai dengan perkembangan teknologi. Apas apalagi banyak ini nih apa, belajar online. Nah menurut Kakak gimana tuh?
Iya. Betul. <laughs> Apa nih? Oh, oke oke oke. Wah, heeh, enak ya kalau gitu. <laughs> Heeh. Mhm mhm, bener bener bener bener bener, tapi tempat liburan rame kali ya? <laughs> Oh, oke oke oke oke. <laughs> Mhm. Oke. Iya iya iya iya. Mmm, betul betul. Eee, menurut aku, apa ya, emang sih bener-bener ada perubahan besar ya apalagi waktu pas Covid ya, itu kan sistem pembelajaran sangat-sangat, eee, berubah drastis dan, eee, kita dipaksa untuk beradaptasi kan dengan teknologi-teknologi terbaru gitu. Misalkan kayak waktu Covid ada tuh aplikasi Zoom, Google Meet, Teams gitu kan, iya kan. Jadi, apa sih, banyak aplikasi-aplikasi baru yang, eee, kita gunakan kayak gitu kan. Terus bahkan itu berpengaruh ya sampai sekarang kayak gitu sistemnya kayak Zoom yang tadinya kita gak tau itu aplikasi apa dan gak pernah pakai, terus tapi jadi makin populer dan bahkan sampe sekarang masih digunakan kayak gitu. Iya iya. Itu yang paling kerasa banget sih waktu pas Covid, eee, apa sistem apa, pendidikannya tuh, eee, berubah drastis, ada perubahan besar gitu terhadap pendidikan gitu. Iya, betul.
Heeh. Betul. Ih, bener banget. Mhm. Iya. Mhm, pa iya, betul betul. Ya, jadi tenar dia. <laughs> Bener. Heeh. Betul. Mhm, banyak yang baru juga muncul. Mhm, mhm, iya. Iya. Heeh. Heeh. Betul, digunakan, iya kan? Mhm. <clears throat> Betul. Iya. Heeh. Heeh dari offline ke online. Saya tuh jadi berpikir, eee, apa ya, eee, gara-gara Covid itu kan akhirnya orang pada, eee, banyak buat, eee, belajar online, apa, kursus online, hampir semuanya bisa online gitu ya. Kok kayak kayak eee, apa, kayak disengaja gitu, <laughs> jadilah <laughs> disengaja, jadi, apa, Covid biar bisa online semua. <laughs>
Heeh heeh. Betul betul. <laughs> Disengaja gimana tuh? Ah. <laughs>
Kayak gitu, iya. Dampak bagusnya sih positifnya kan
Oke oke oke.

Oke oke oke oke.
Heeh, jadi apa namanya, misalnya ada pelatihan atau workshop itu ada, tapi mereka nggak fokus ke situ Kak. Fokusnya tuh cari sertifikat karena syaratnya harus kalau mau dapat tunjangan kan harus e punya banyak sertifikat gitu. Mhm, jadi apa, kuranglah ininya, eee, kemauan untuk, eee, berkembang kayak gitu. Iya iya, gitu. <clears throat>
Mmm. <chuckles> Oh, oke oke oke oke. Mhm. Berkembang ini belajarnya gitu ya. Iya sih, itu sih yang selalu di apa sih, diperbaiki juga dan itu termasuk tantangan terbesar juga ya buat para guru ya Kak, ya. <laughs>
Betul. Iya iya iya bener, karena kan tuh sebenarnya bagian dari sistem ya, kalau sistemnya tidak memberi banyak beban, tapi memberi banyak, eee, waktu, belajar itu bagus. Eh, tapi ngomong-ngomong sekarang ini Kak, dikasih 1 hari khusus belajar guru-guru barusan aja, baru tahun ini gitu. Jadi ada 1 hari tuh guru itu khusus untuk belajar gitu. Mhm mhm.
Mhm mhm. Oh, oke. Mmm, mhm? Oh gitu, nah itu harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, jangan kan udah dikasih
Iya, harusnya, mhm, jangan cuma dikasih libu dijadiin libur. <laughs>
Iya entar nggak dipak Iya bener, entar dipakenya buat libur lagi, kalau bisa kan itu udah dibantuin, udah dika apa sih, dikasih program kayak gitu harusnya dimanfaatkan juga dengan baik kayak gitu, jangan ada alasan lagi kayak gitu.
Heeh. Heeh. Betul. Iya, mhm. Iya. Heeh, bener kan biasanya terus, "Aduh ada momen nih," wah, dimanfaatkan untuk yang lain, bahaya itu, ya kan Kak, nah ya <chuckles> iya, iya.
Iya, bener bener, eee, iya. Wah, menarik banget ya kan nih topik kita di pagi hari ini. Makasih juga udah berbagi info ke saya.
Mhm, oke sama-sama, yang penting supaya kita bisa melihat, eee, dunia pendidikan lebih baik yah di masa depan ya, untuk generasi kita. Oke tetap semangat Kak, sampai ketemu lagi. Yo, selamat pagi, iya.
Iya, mudah-mudahan amin. Iya Kak, selamat pagi juga.